Ay, oo halos lahat kami kasi simula nangyari yun siyempre parang magtatawag ay teka lang si ano kumbaga parang, ah, aaawatin muna namin silang tumakbo tapos, ah, sasabihin namin yung nangyari tapos ayun magkukumpulan na kami. Kaya dun nangyari yung parang tinawanan muna bago tinulungan tapos ayan kanya-kanyang isip kung, "Ano ba natin pano ba natin 'to ano o pano ba natin to tutulungan?" Tapos yung iba parang, ah, nagsu-suggest, "Ah ano kaya natin pa idikit na lang natin." Eh, yung iba sinasabi, "Paano namin ididikit, eh, nalaglag na nga sa drainage yung suelas, 'di ba?" Oo kaya nga. So ayun kanya kanyang mga isip hanggang sa napunta sa plastik nalang kasi, ah, sakto may nagtitinda dun sa gilid yung mga maliliit yung mga nagbebenta ng mga tubig mga biskwit, 'di ba. Yung mga 'pag nagjo-jogging ka sa labas may mga ganon na maliliit na stall.
Mm. <chuckles> Oo. Paano't paano tutulungan? Mm. Oo, paano pa makukuha, oo sabagay. Mm. Mm. Ah, so ano bumili kayo ng plastic o ano binigay lang sa inyo?
Ah, bale nanghingi lang kami, oo ayan. Kaya ayon pina okey naman kaya nagawa namin yun.
Okey. Okey, mainam naman ano nasolusyonan niyo. Eh ikaw 'di ba yung, ah, yung naging karanasan mo yung, ah, nabutas yung shorts mo, ah, mag-isa ka lang pero kung sa tingin mo ba kung may mga kasama ka anong mangyayari kaya nun?
Oo nga, eh. Ay oo, yan. Ay siyempre parang, ah, una sa lahat tatawanan ako ng mga nun, tapos parang pipilitin ako na ayun mai-jogging pa ulit parang, ah, "Tara na takbo na tayo bilisan natin ng konti." Eh, ako di ba kasi na simula nung naramdaman ko yung parang, ah, nag-walking na lang ako, 'di ba. Kumbaga parang yung presko kasi yung ano kasi yung hampas ng hangin nararamdaman ko sa loob, eh, ganyan. So ayun, ah, feeling ko talaga pagtatawanan ako niyan tapos, ah, may time na parang papaanuhin pa ako nun, papa tawag dito papabilisin ang takbo talaga and tutulak-tulak, ganyan.
Oo. Oo. Mm, nag-alangan ka na. Oo. Oo, oo, tsaka siguro e-emphasize talaga nila yung ano yung, ah, pagkabutas nung ano mo nung shorts mo so mainam din na ano lang no na mag-isa ka nung nangyari yun.
Tama, kumbaga Oo, kumbaga ayan. Kaya nga, eh, buti nalang talaga.

Hmm, ah, simula ng nangyari yun parang ano eh, ah, naging oo, naging ah, mabusisi na ako, lalo na pag magsisimula pa lang. Pero merong time na ng high school ah, meron naman na nakakatawang ano moment talaga. So, eto naman, nangyari nung, ah, nasa Luneta kami siyempre magkakasama, magkakaibigan, ah, nangyari naman yung swelas naman ng kaibigan ko. Kumbaga parang, ayan napapatagal ang jogging kumbaga yung swelas ng ah, ah, ano ko, sapatos ng kaibigan ko, na shoot dun sa may drainage, eh, medyo malaki yung mga butas ng drainage kaya swak na swak yung ano yung swelas niya dun. So ayun, naka nakalabas talaga yung ano niya medyas niya, tinatapak niya sa may ano, sa may lupa. So ang nangyari dun, siyempre ah, 'pag magkakaibigan kayo, magbabarkada kayo, oo, magtatawanan talaga yan. Kumbaga mag-aasaran na, "Uy tara tuloy pa natin 'to. "Pero yu yung mga simpleng biro lang, 'di ba, kasi ah, parang nasa dulo parang may ano ka pa rin maawa ka pa rin, 'di ba, na kumbaga parang kung ililipat mo yung sitwasyon mo sa kanya, 'di ba, yung mga ganon. Kaya ang nangyari nanghingi na lang kami ng plastic para, ah, kahit papaano is ah, "Pahinga ka muna diyan ah, may tatap tapusin lang namin 'tong ano ah, goal namin," 'di ba. So ayun, is imbes na tinakbo niya, parang pinahingi na mo niya kasi ayun nga wala siyang sapatos, eh.
Iniwasan mo na. Mm. Mm. Oo. Bumitaw. Oo. Oh, no, oh. Anong nangyari? Oo. Tatawanan ah. Oo, siyempre. Oo. Oo. Mm. Oo. Oo, ganun din naman. Mm. Oo, tama. Pinahinga na. Oo, aba mahirap tumakbo lalo na 'pag hindi pantay ano. Eh, alam mo sa sabi nga nila eh, hindi mo tunay na mga kaibigan 'to 'pag ano eh, 'pag hindi ka muna tinawanan eh, bago ka tulungan, eh.
Tama. Oo, tama yan.
Yeah, so may ano, may magandang memorya rin. Pero ang maganda ah, hindi naman siya nasaktan ano.
Mm, yun yung pinakaano ah, maganda kasi ah, ang mali niya rin dun parang ah, alam niya na pala na medyo ano, ngumanganga na yung ano niya sapatos niya. So parang ay oo ayan kumbaga parang ah, sinabihan na namin siya, "Uy baka may mangyari sa sapatos mo," ganyan kasi ah, medyo ngumanganga na yung dulo, eh. Kumbaga parang ah, siyempre 'pag nasimulan yun 'di ba, dire-diretso na yun, oo. Kaya ayun, tapos nung nangyari yun, parang una talaga niyang sinabi, "Uy may mga ano ba kayo, mga extra pa kayong ah, dalang pera?" Kasi parang gusto niya na rin ah, parang bumili na lang kahit papaano sa mga ukay yung sa mga, ah, kahit yun mga sobrang mura lang, 'di ba, kahit papaano is mm, para umuwi siya ng kahit papaano nakatsinelas nakasapatos, 'di ba. Eh, ah, nagkataon di ba, yung mga high school na lalaking student parang wala naman talagang masyadong dalang pera 'pag na ano, eh, paglalabas, 'di ba? Tama. Kumbaga pang-sakto lang, pang-punta tsaka pang-alis lang o kaya ah, ekstra pambili ng mga tubig, 'di ba. So ayun, nagkataon wala kaming dala kaya umuwi talaga siya naka-plastik yung paa.
Oo. Ah, so pinilit niya pa rin. Mm. Mhm. Matuloy-tuloy na, oo. Mm. Oo. Mm, para may magamit lang. Oo. Mm. Oo, minsan walang extra, oo. Mm.

Ah, yun sa hobby ko kasi parang yung ano pa yan, eh, ah, high school, ayan. Kasi nung high school parang meron kaming, ah, ayan may mga iba't ibang physical activity, tapos yung nagkataon yung isang, isa naming kaibigan is track and field player. So, parang, ah, dun sa school namin nung high school parang may pinauso siyang, ah, laro kumbaga parang, ah, iyan na normal na habulan tapos ang ang maganda dun is parang kampi-kampihan parang agaw base yung mga ganun, eh, ah, parang nung nalaman naming, ah, track and field siya parang hindi na siya sinasali ganiyan kasi ayun nga ano player oo player kasi tapos ah, yung laro parang takbuhan pa 'di ba? So, parang ganun, minsan siya nalang talaga yung nagbabantay ng mga base ganiyan. So, parang nung nalaman namin na track and field siya parang dun talaga pumasok na, ah, gusto rin naming i-try, eh, yun nga lang hindi pinalad kasi, ah, parang may kulang, parang, ah, hindi pa ano, hindi pa ganun kabilis. Kasi may mga parang kailangan iyan 'di ba? Para pumasa sa tryout, oo kaya oo yun kaya ginawa na lang namin siyang hobby.
Hmm. Mhm. Okey. Impluwensya? Oo. Ah, kasi may advantage niya? Oo. Mm, lugi. Oo. Hmm. Oo may may minimum requirements? Mm. Hmm. Ah, ever since nun magmula nung high school, ah, hanggang ngayon ano naman ah, na consistent or tuloy-tuloy naman iyang hobby mo na iyan?
Ay siguro, ah, may time na, ah, yung mga first ano ko, 1st month ko ng ano trabaho kasi ayun nga kapag nasa trabaho ka na, ah, parang, ah, medyo mag-a-adjust ka kasi ay minsan yung biyahe ng ano mo, yung biyahe mo papunta sa trabaho parang hindi tugma kung mag-ja-jogging ka pa ng ano, ah, nung umaga 'di ba? Po pero usually parang ano, ah, nakakatamad din kasi minsan kapag gabi pero ayun pag gabi minsan ginagawa ko rin siya lalo na kapag ano, ah, sa company din ba nagdadala akong extra tapos, ah, may makikita rin ako, ah, tumatakbo rin kasi gabi na, eh, 'di ba. So, parang dun na lang din minsan oo, pero hindi talaga ano, eh, hindi talaga dire-diretso kumbaga parang, ah, in-adjust ko muna yung oras kumbaga parang, ah, inalam ko muna yung mga, ah, kung ilang oras yung biyahe ko 'di ba para dun ako mag-a-adjust ng ano, kaya ayun ga nagagawa ko naman siya ngayon.
Mhm. nag-adjust. Mm. Oo yung oras mo rin ano? Mhm. Mm. Oo so may kasabay ka? Oo. Mm. Oo. Tinantiya mo muna. Ah, so ngayon ano na dahil nahuli mo na yung ano, yung ah, oras at yung panahon na mas mas regular mo na siyang nagagawa ngayon. Mm, eh ikaw ba sumasali ka sa ano, yung mga ah, fun run or marathon?
Oo, di ba? Ayan.